Wah. Itu tapi sebelumnya Kakak nggak tau nih kalau bakalan ketemu pacet ini?
Mmm, tau. E awalnya dibilang dibilang sama temen ada, cuman gak kebayang aja kayak gim pertama bentuknya gimana, terus ses waktu itu mikirnya tuh ini serem banget, ti ini kayak menempel, kecil, gitu kan, udah gede lagi habis dikasih dia gede gak tuh kan. Aduh. Eee karena kan juga, tipikal hewan kayak gitu aku juga cukup geli sih, Kak, moluska gitu kan. Hewan yang a aduh, udu udah udah teriak-teriak Kak, waktu itu Kak.
Heeh. <chuckles> Iya. Iya. Iya, bisa dibayangin sih. E udah ini ya. E tapi Kakak sempet ketempelan gak?
Ada! Aduh, <chuckles> saking kaget ya, aku teriak Kak. Aku teriak banget, aduh. Mmm, sampai-sampai gini kan, kan dia nempel di kaki tuh, nempel di kaki. Sambil, ya sambil kayak lompat-lompat gitu, maksudnya yang saking kagetnya itu gitu. Eee sambil teriak, "Wah apa nih apa nih, waduh. Eh, tolong dong tolong dong tolong dong!" gitu. Aduh, <chuckles> e eh, jadi
<chuckles> <chuckles> Iya. Oh, misal <chuckles> Itu rasanya gimana Kak?
Eee, rasanya mmm
Itu kan, kalo gak salah kayak nye nyedot darah gitu gak sih Kak?
Iya, heeh, cuma kan karena aku parno aja gitu, karena t karena bentukan itu kan, aneh itu bagi aku kan ya, jadi ya
Itu rasanya gimana? Heeh.